Uhm, fa da parte familiare rice di solito ricevo lettere oppure, mhmm, diciamo portachiavi, cose proprio molto pratiche, quasi, devo dire. <chuckles> Or pra pratiche che, mhmm, tipo ti fanno per per esempio, uhm, cosa più recente che ho ricevuto, se so' un paio di s forse è stato 2 anni fa circa, ehm, siamo siamo andati a Cortina con i miei zii e i miei familiari perché in teoria in quel periodo era la preparazione per i Giochi Olimpici Invernali.
Mh. O okay, okay. Ah-ah. Ah-ah. Sì. Okay.
Ehm, come d regalo, ricordo che c'era vedevamo queste cose dei Giochi Olimpici, ehm, c c'ha mio zio mi ha comprato, per per tutta la famiglia ovviamente, portachiavi co portachiavi delle delle Olimpiadi, no?
Mh-mh. Ah-ah. Ah, quindi quello beh eh-eh.
E è è un portachiavi carino che ci siamo messi tutti quanti sul sulle chiavi. Io me lo sono messo nelle chiavi della macchina. I miei familiari, i miei fratelli e quant'altro l'hanno messo sulle chiavi di casa, per esempio.
Ah, ah, ah. E quello diventa pure <chuckles> un oggetto limited edition perché in riferimento proprio a quella a quell'evento. Sì, sì, sì, sì, sì.
Esatto, esatto. Poi quel periodo lì, quel esatto, che è una cosa molto carina, uhm, secondo me. <sucks teeth>
Sì. Ehm, io invece in famiglia non abbiamo molto, diciamo, questa usanza magari ecco <clicks tongue> ecco, non ho non ho ricordi a parte quello che ti ho detto prima.
Sì. Mh-mh. Vabbè, sono sono comunque esperienze tipo 1 volta nella vita quasi, devo dire anche per me, quindi non è che adesso l'ho l'ho l'ho menzionata perché è stato proprio un un caso, quindi non sentirti troppo magari sotto pressione da questa cosa. <chuckles>
<laughs> Sì, sì, sì. No, ma infatti te lo chiedevo proprio perché io non ho proprio dei feedback, ecco, a parte il classico braccialetto brasiliano che si regala, no, con la fidanzatina, il fidanzatino, l'amichetta, cioè, ehm, quello quello penso che sia un oggetto immortale.
Ah, okay, okay. Apposto. Mh, sì, sì, s Mh-mh. Eh, class così è classico quasi, devo dire.
Sì, sì. Cioè, ecco, adesso in mente il braccialetto brasiliano mi ha ricordato tipo tutta la sfilza di ex che ho avuto perché puntualmente ogni volta <chuckles> ti rifacevi il braccialetto nuovo.
Mh-mh. Apposto. Ecco, però ve funziona, no, funziona.
Eh, sì. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì.
No, mhmm, alla fine è un og un oggetto che le rimanda a un passato più o meno buono, no, che vabbè, però è passato. Funziona.
<chuckles> Esatto, esatto. Ri rimanda a ogni volta che mi sono fidanzata, quindi ogni momento <chuckles> di fa di fidanzamento semiserio perché vabbè da ragazzina che vuoi fare?
Apposto. A